E, peki bir şey soracağım. İ sosyal medyanın yaşa göre kırılmasının nedeni ne? Yani, Facebook'un, eee, ileri yaşlarda kalması, eee, Instagram'ın daha orta yaş olması ya da TikTok'un sadece gençler tarafından kul kullanılmasının nedeni ne? Hani, aradaki farklar ne de bu şekilde yönleniliyor?
Bence şeyden kaynaklanıyor, yani, eee, mesela, platformda yaptığın şeyle alakalı. Mesela, Facebook bence bazı konularda çok daha yavaş kaldı. Dolayısıyla yavaş kaldığı için daha yaşlılara hitap eder gibi bir şey oldu. Ama bu arada TikTok çok hızlı tüketilen bir platform. Yani, 3 saniyede şey tüketiyorsun ve acayip, hani, böyle gençlerin ilgisini çeken akımlar falan var. E, o akımlar, mesela, yaşlılara hitap etmiyor. Dolayısıyla, hani, o ö o tarz bir şeyi, mesela, Facebook'ta görmemiz gibi bir şey söz konusu değil. Eee, dolayısıyla, eee, mesela, TikTok o kadar iyi gitti ki aslında, mesela, YouTube, ııı, işte, rekabet edebilmek için, mesela, shorts'u çıkardı, işte, Instagram Reels'ları çıkardı. Yani, aslında ne kadar çok şey tüketilirse ona karşı diğer rakipler de bir şey uyguluyorlar ama bak Facebook'ta da bir şey var ama bence yine, mesela, o, ııı, genç kısmı herhâlde çok, eee, şey yapamadı gibi geliyor bana. Yani
Hıı. Hıı. Hı hı. Ah, evet. Hı hı. E, yani, orada da hikâye yine paylaşılıyor Messenger üzerinden galiba ama, hımm, anladım.
Hıı, evet. Yani, aynı şeyde değil, aynı tatta değil ya da bir şekilde Facebook daha yavaş ve hantal bir platform herhâlde. Eee, diğerleri daha şey.
Yani, teknolojiye ayak uyduramadı, beklentileri karşılayamadı, arz talep olayı biraz değişti.
Aslında, yine de kullanı kullanıcı sayısı olarak baktığın zaman bence hâlâ yine çok yüksek kullanıcı var. Çünkü Facebook bu işe giren ilk platform olduğu için ve insanlar hani birbirlerini ve çok eski arkadaşlarını bulabildiği için hani Facebook'tan haber alma amaçlı sanki orada kalıyorlar. Yani, ben kimsenin, mesela, Facebook hesabını kapattığını görmedim ama aktif kullanmıyor belki ama, ha, çıkmıyor da, yani, sonuçta platformdan.
Doğru. Hımm. Doğru. E, bir de şey vardı. Eskiden, mesela, fotoğrafları, böyle, bir yerlerde biriktirme olayı yoktu. Hani, çok fazla, hani, iii, fotoğrafları hemen bir bilgisayarına alma olayı kolay değildi. Hâliyle insanlar çoğu fotoğraflarını Facebook'a yüklediği için, yani, baktığında ço gençlik, eee, evet, albüm gibi de kullanıyorlardı. Hâliyle eskiyi kaybetmemek için çoğu insan, iii, Facebook hesabını silmiyor. Orada çok güzel fotoğrafları, hani, gençliği olduğu için. Hani, öyle bir şey de olabilir.
Hıı. A, şey albüm gibi de kullanıyor olabilir, diyorsun. A, evet. Hıı. Ay, hiç böyle düşünmemiştim. Evet, do doğru söylüyorsun, yani, evet. Bu yönden de bakınca aslında çok mantıklı. Yani, dijital bir albüm gibi kalıyor aslında bir anlamda da. Hıı.
Evet, kesinlikle. E, peki, mesela, son dönemlerde senin yeni yeni yarattığın bir imaj oldu mu sosyal medyada?